آمم، وأنا شاب صغيّر لسّه يعني كنت خرّيج يعني باخلّص جيش وباشتغل في شركة، كنت باشتغل في شركة هندسية، آمم، آآ، كان مفروض إن أنا في شغّال مع شركة بقى لي 8 شهور مثلًا والّا حاجة، والمفروض إن إحنا ك كنت شغّال بعَقد آآ، يومي مش عَقد آآ، يعني مستمر. المهم يعني كنت باتفق معاه إن إحنا خلاص بَعد الفترة دي وفقع فترة التجربة ومش عارف إيه باتكلّم مع الHR وباقول له: "آآ، أنا جه لي عرضين من شركة كذا وشركة كذا فأنا عايز أعرَف هو أنا هتمضي معايا عَقد آآ، دايم والّا أروح بقى مع الشركتين التانيين؟" راح قال لي: "لا، لا ده أكيد، ده علي الأسبوع الجاي، ده أنا كنت باجهّز الموضوع والأسبوع الجاي هنعمل الموضوع ده." ومش عارف إيه وكده. قُلت له: "خلاص يعني." فأنا رُحت اعتذرت للشركتين وجيت الأسبوع اللي بَعديه باكلّمه أو هو جه يكلّمني ناداني في المكتب، أنا افتكرت إن هو بيناديني بقى عشان البتاع وكده آآ، قال لي: "بُصّ، إحنا للأسف راجِعنا عدد ساعات المشروعات" ومش عارف إيه وكده "ولقينا إن إحنا مش هينفع نمضي معاك عَقد."، يعني بَعد أمّا أنا اعتذرت للشركات التانيين.
تمام. إمم. إمم. إمم إمم. إمم. إمم. ده دي دي دي دي ص دي صدمة كبيرة جدًا.
آآ، أنت اللي هو أنت مش ضيّعت عليَّ شُغلانة اللي أنا في الشركة اللي أنا فيها دي، لأ، ده أنت كمان بتضيّع عليَّ شغلانتين كمان، فدول 3 في جملة واحدة. فطبعًا اتعصّبت اتعصّبت جدًا وأنا كنت بقى ساعتها يعني رَد فعلي بقى مختلف، يعني أنا كنت ده لسّه بقى جديد وما عَنديش الخبرة كفاية وكده، المهم أنا اتعصبت.
أيوه. إمم. 3 في جملة واحدة فعلًا. أ أ هل هل ش هل حصَلت مُشادّة ما بينكم وبين بعض والّا
ده أنا خلّيت الشركة كلّها من أوّلها لآخرها واقفة على رجل، <giggles> ده ده
<laughs> والله آه، حقك يعني بصراحة، أصل دي صدمة فعلًا كبيرة.
آآ، أنا صوتي عِلي وخرَجت ورؤساء بقى الأقسام كلّها من كل الأقسام لأن أنا بقى ك يعني أنا كانت علاقتي في الشركة ك بكُلّ الأقسام مش بقِسمي أنا بس، وكان ده يعرَف ناس من أول الشركة من أصغرها لأكبرها، مع إن أنا مهندس صغير جدًا يعني في الشركة، مش حاجة، بس أنا كانت علاقتي كويّسة مع كُلّ الناس. والمَوقِف يعني أنا حذّرتك أو أنا قُلت لك آآ، آه والّا لأ يعني أنا حتّى ما اجبَرتكش وادّيتك الأسبوع اللي فات قُلت لك ها أنا في كذا كذا وأنت قُلت لي: "لأ إحنا هنمضي"، فأنا اتصلت بناءً عليه، فأنت اللي غلطان وغلطان غلط كبير. فرُحت بقى الش اتعمل بقى ده اتعمل اجتماع بقى الرؤساء أقسام عليه وفضَلوا يحسِبوا الساعات ويدوّروا على مشروع ليَّ ومش عارف <tsk> ليلة كبيرة كده قامت، الشركة كلّها بقت واقفة على رجل عشان الموضوع وكلّه طلَع بياخده على جَنب، بس هو للأسف يعني الHR ده كان قَريب صاحب الشركة.
اهم. إ إمم. أيوه. اهم. أيوه فعلًا، أيوه فعلًا فعلًا. إمم.